जी, काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा है आपने और अभी जो ना यही मान लिया मतलब अपने ज़्यादा काम से तनाव हो जाता है मुझे और जब मैं थक जाता हूँ जब मैं अपने दोस्तों के साथ जो है, समय बिताना पसंद करता हूँ और थोड़ा जब म मतलब समय मतलब छुट्टी वग़ैरह होती है, तो जो है हम थोड़ा मतलब घूमने का प्लान बनाते हैं। जैसे कहीं पहाड़ों में चले जाए या जंगलों में चले जाए, उससे जो है ना काफ़ी हद तक जो है, तनाव कम होता। और अगर आप देखा होगा पहाड़ों में मतलब पहाड़ों की सैर में निकलते हैं और ट्रेक वग़ैरह पर जाते हैं ना कहीं तो जो है आपका जितना भी तनाव होता है वो सब दूर हो जाता है और बिल्कुल आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है। कहीं न कहीं मुझे लगता है ना लोगों को ना थोड़ा अगर अपने काम से इतना ज़्यादा तनाव हो रहा है, तो कहीं पहाड़ों की सैर पे निकल जाना चाहिए, उससे जो है ना आपने देखा होगा हरे भरे पहाड़ों के बीच में बिल्कुल, इतनी ज़्यादा शांति मिलती है ना जो कि मतलब आपने देखा होगा ये जो हमारा तनाव होता है वो काफ़ी हद तक कम कर देगी। तो मुझे तो यह लगता है आपके क्या विचार हैं?
जी। बिल्कुल।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 बिल्कुल। बिल्कुल। जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। शांति मिलेगी आपको, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही बात। देखिए, आपने बहुत सही बात कही कि अ, हमें ना अगर सही में शांति चाहिए तो मुझे लगता है कि देखिए हमारा हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हमें इतनी बड़ी धरती मिली है, जिसमें बहुत तरीक़े की चीज़ें हैं जो हम शायद कभी देखी भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोई भी अगर ये सारी चीज़ें देखने के लिए निकले तो उसको मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा शांति अ, मिल सकती है और ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ़ पहाड़ों पे जाए, वो बहुत सारी जगह जा सकता है जहाँ पे जैसे पेड़-पौधे ज़्यादा हों, जहाँ पे झरने हों, जहाँ पे अ, समुद्र हो तो हमारे पास इतनी लिबर्टी है कि हम बहुत कुछ चीज़ें देख सकते हैं और क्योंकि पहले लोगों के पास इतनी सारी वो चीज़ें नहीं हो पाती थी पर हम इतना आगे निकल चुके हैं कि हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, तो हमें बिल्कुल जीवन ऐसे ही बिताना चाहिए और आपसे बात करके और आपकी बातें सुनके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया अपने ख़्याल मेरे साथ बाँटने के लिए।
हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हुँ। हाँ। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। जी। जी, मुझे भी आपसे बात करके काफ़ी कुछ नई-नई चीज़ें जानने को मिली। तो आशा करता हूँ जो है ना आपसे फ़िर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।
जी। जी, शुक्रिया। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया। आप शुभ रात्रि।